6-7 ขวบค่ะ แต่เราอะ ห้า ขวบ
อุ๊ย เออ ยังเด็กน้อย เลยเนาะ เออ ๆ
เด็กน้อย คือ เอ่อ เขาเริ่มใช้แรงได้ คุณพ่อก็ใช้เลย <chuckles> คือ คือแบบ อ่า เริ่ม เริ่ม จากตรงนั้นนะคะ ช่วยกันเปิดร้าน เสร็จแล้วก็ช่วยกันเรียงของขายของ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปส่งของ ซึ่ง ซึ่งเด็กตัวเล็ก ๆ อะทำได้อยู่แล้วเนาะ เออ ที่นี้ ก็ โอ้โฮ คุณพ่อก็ร่าเริงเลยทีนี้ ก็คือไปด้วยกัน <chuckles> มีคนช่วยงาน
เออ ๆ ๆ อือ อืม อือฮึ เออ อืม อะฮะ อืม เออ <chuckles> อืม เนาะไปด้วยกันสบายใจกว่า ดีกว่าทิ้งไว้ที่บ้าน อย่างงี้เนาะ เออ ๆ ๆ
ใช่ แต่ว่า เอ่อ ถ้าสัก สัก 4:00- 4:00 กว่า ๆ ไม่มีคนเนาะ ห่าง ๆ ไป อ่า เราพี่น้องก็จะไปมุดนอนตรง เอ่อ ด้านล่างของ ของไอ้ตู้นั่นน่ะค่ะ
อือฮึ ค่ะ อ๋อ นอนต่อ อย่างเงี้ย เอ่อ ค่ะ ๆ อืม <tsk> แล้วจากการที่แบบว่า เป็นไงอะ? เอ่อ การที่ต้องเห็นคุณพ่อตื่นมาทำงานทุกวันแต่เช้า แล้วเราก็ได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาช่วยงานด้วย อย่างเงี้ย มันมีผลต่อ การแบบว่าด้าน อะไร ความคิดในการทำงาน ของเราไหมคะ? หรือว่ามีผลยังไงอะ? เออ
ใช่ แล้วตรงเนี้ย ก็เลยเห็นคุณพ่อทำงานทุกวันเนาะ อืม ค่ะ ใช่ คือเราว่าเรา เราเป็นคนที่ตื่นเช้านะ นกที่ตื่นเช้า ตื่นมาทำไม? <laughs> ตื่นมา ทำงาน อะไรอย่างเงี้ย เราก็ เออ เราติดนิสัยไงคะ เป็นคน ตื่นง่าย ตื่นง่าย เพราะว่าคุณพ่อเรียกปุ๊บมันต้องตื่นปั๊บ มันโอ้เอ้ไม่ได้เนาะ ตื่นมาปุ๊บก็คือทำงาน แล้วก็ เอ่อ ตอนเย็นก็กลับบ้านด้วยกัน อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วคุณพ่อเนี่ยแม้ว่าจะทำงานอยู่ อยู่ที่ตลาดทั้งวัน เหมือนกับว่า เอ่อ เขาไม่ได้ทำงานบ้งงานบ้าน แต่เขาเป็นคนที่ระเบียบจัดมากนะคะ อันนี้คุณแม่ ไม่เท่าเลย คุณแม่เนี่ย เป็นคนไม่ อื้อฮือ เก็บอะไรสักอย่างอะคุณ แม่ จริง ใช่ คนละขั้วเลย แต่คุณแม่เขาทำ เขาทำงานหนัก
อืม <chuckles> เออ ๆ ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ ๆ อะฮะ อืม ๆ อืม อึ ค่ะ อืม เหรอ ยังไงอะ? เออ ๆ <chuckles> คนละขั้ว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม <chuckles> เออ เอ๊ะ มันแปลกเนาะ ปกติน่าจะเป็นคุณแม่ที่แบบ เอ่อ ต้องมีเจ้า ร อะไร ระเบียบ เก็บของ ให้เป็นระเบียบ อย่างเงี้ย ใช่ไหม แต่ตรงข้ามเลย เออ เออ ๆ ๆ
ใช่ ๆ แต่คุณแม่ไม่เลย <chuckles> งานบ้านก็ไม่ทำ ค่ะ ตอนเนี้ยจะเป็นคุณพ่อแล้ว เอ่อ อาจจะด้วย ด้วยความที่ว่าคุณพ่อน่ะ เคยเกณฑ์ทหารเนาะ แล้วตอนที่เขาไปฝึกทหารน่ะ เขาฝึกระเบียบ เอ่อ ดังนั้นเนี่ย ก็เลยเหมือน เหมือนฝึกลูกที่บ้านเนี่ยเหมือนฝึกทหารเลยอะ "ทุกคนตื่น" <laughs> แล้วก็ เอ่อ แล้วแบบว่าเขา เขาบอกว่า "ข้าวของที่บ้านต้องจัดให้เป็นระเบียบ เอ่อ ของหายก็รู้ ดูก็งามตา" นี่คือคำพูดคุณพ่อ เออ จำ จำได้เลย จำได้ติดหู ติดตา ติดใจนี่แหละ แล้วคุณพ่อ คนประหยัดนะ สุดยอด <chuckles>
เหรอคะ? อะฮะ อืม อืม ก็ อืม <chuckles> อืม เออ อุ๊ย จำได้เลย ใช่ไหมคะ คุณพ่อสอน มาอย่างงี้ อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ ๆ แล้วเป็นไงคะ? พอโตมาก็แบบว่าติด ติดการเก็บของให้เป็นระเบียบ หรือว่าติดมนุษยสัมพันธ์ ของคุณแม่คะ?
ใช่

<laughs> ติด ติด แบบ คุณพ่อค่ะ อันนี้แบบ แหม พยายามพรีเซนต์ ตัวเองในแง่ดี <chuckles> มาก ๆ อา
<chuckles> อา อา ได้เลือดฝั่งนี้มา เออ ๆ ๆ อา โอเค ดี ๆ ได้ ได้ฝั่งคุณพ่อมา ก็คือเก็บของให้เป็นระเบียบ อย่างเงี้ย เออ โอเค ค่ะ แล้ว เอ่อ ตอนเด็ก ๆ ที่ต้องตื่นทำงานแต่เช้า อย่างเงี้ย มี มีบ่นบ้างไหมคะ? รู้สึกเหนื่อย รู้สึกงอแงบ้างไหม หรือว่ามัน เหมือนเป็น อัตโนมัติ? อือ
ใช่ ถูกค่ะ บ่น ทุกวัน เพราะว่ามันเช้าจริง ๆ แล้วก็ยังงัวเงียอยู่เลยนะคะ แล้วก็ ที่สำคัญ ก็คือแบบบางทีแบบเรา เราอยากนอนน่ะ เราก็จะมี งอแง นิดหน่อย แล้วมันน๊าวหนาวอะค่ะตอนนั้นน่ะ ที่บ้าน คือ ความทรงจำนะ คือต้อง ตื่นมาในฤดูหนาวที่มันหนาวจัด คือตอนเนี้ยเราอยู่เชียงใหม่ เราว่า เชียงใหม่อะไม่เคยหนาวเท่าที่บ้านเลย
เออ ๆ ใช่ เออ ๆ อืม อืม ๆ เนาะ อะฮะ อืม อุ๊ย จริงเหรอคะ? อ๋อ อ๋อ ๆ ๆ หนาวกว่าเหรอ?
ที่พัก กาย ค่ะ เออ บ้านเกิดอยู่เชียงราย แล้วก็เป็น หนาวกว่ามาก ไม่ ไม่รู้ด้วยอะไรนะ หรือเราเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีไม่รู้ ก็ไม่เคยเจอ ฤดูหนาว
เหรอ? อือ ๆ เออ ๆ ๆ หรืออาจจะเป็นความทรงจำของเด็กที่รู้สึกว่ามันหนาวมาก <chuckles>
ใช่ คือหนาวจนแบบ โอ้โฮ มือ มือนี่แบบ โอ๊ย เขียน ตัว หนังสือไม่ได้เลย อะไรเงี้ย ก็หมอกลงจัด ชนิดที่ว่าแบบ เวลาเข้าแถวอะเราเห็นแต่เท้าคนข้างหน้า
อืม ค่ะ อืม เออ โอ้โฮ ขนาดนั้นเลยเหรอ? ว้าว! อือฮึ
ใช่ ใช่ หนาว ขนาดนั้นเลย ซึ่งไม่เคยเจอความหนาว อย่างงี้ อีกเลย ถ้า ถ้าแบบไม่ไปแบบยอดดอยอินทนนท์ อย่างงี้นะ
อ๋อ อืม ๆ ๆ ๆ อาจจะเป็นปีนั้น ใช่ไหม ที่แบบว่าอยู่ดี ๆ แบบว่าหนาวที่สุดที่เคยเจอมา ที่จำได้? อืม
ค่ะ อืม อาจจะ อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นในความทรงจำ ก็คือแบบ โอ๊ย อยู่ที่บ้าน ตื่นเช้า หนาวจัง อยากนอน <laughs> มีอยู่ 3 อย่างวน เวียน ไป แต่ แต่เราก็จำเป็นต้องทำค่ะ เพราะว่ามัน มันไม่มีคน ช่วย
ค่ะ อะฮะ อือ อือ ๆ อือฮึ แต่ก็ ติด เป็นนิสัย ใช่ไหมคะ แบบ เออ ตื่นเช้า อะไรเงี้ย?
ใช่ ใช่ค่ะ เป็นคน ตื่นเช้า อือ
เออ แปลกเนาะ เพราะว่าบางคนไง ที่แบบว่า ถ้าเด็ก ๆ แล้วตื่นเช้าไม่มีเวลาได้นอน พอโตมาขึ้นปุ๊บเขาจะทำตรงข้าม ฉันจะนอนให้แบบว่า สายที่สุด อะไรอย่างงี้ <chuckles> เออ ใช่ไหม? เออ ๆ
ใช่ ถูก ถูก เคยเหมือนกัน เคยเหมือนกัน ในสมัยที่แบบมาเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะ แบบ โอ๊ย สบายจังเลยได้ตื่นเช้า แบบวันนี้ไม่มี เรียนเช้า ตื่นสัก 8-9 โมง ไม่เคยได้ตื่นเลยค่ะ ตี 3 นาฬิกาชีวิตดิฉัน ทำงานแล้ว เป๊ง ลุก ขึ้นมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้ ใช่ มันเหมือน ติดนิสัย
อะฮะ อา อืม โอ้ คือมันแบบ มันติดเลยเนาะ อื้อฮือ อืม แล้วมันดีไหมคะ? กับการที่แบบเป็นคนที่ตื่นเช้าอะ มันดีกับกิจวัตร ดีกับการทำงานไหมอะ หรือว่ายังไง?
จริง ๆ มันก็ดีนะคะ ก็คือแบบ เออ เรา เรา พร้อมที่จะทำงานเนาะ ตื่นมามันก็ไม่ งัวเงียด้วยนะ ก็แบบสดชื่น แล้วเวลาที่เราแบบจะเริ่ม ต้นวัน อะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับว่า อ่า ถ้าเราตื่นเช้า ตอนนี้ เอ่อ ถ้าเราแบบทำงาน work from home ใช่ไหมคะ เอ่อ เราก็ ไม่มีใครมาเคี่ยวเข็ญแล้วว่า จะต้องตื่นเช้าไปทำงาน เข้างาน 8 โมง อะไรเงี้ย อันนี้ก็ ต้อง
อือฮึ อื้อฮือ อะฮะ อือ อืม แล้วเป็นยังไง ยังตื่น ยังตื่นเช้าอยู่เปล่าคะ?